Ah, tama. Sang-ayon, 'di ba? <chuckles>
Oo, kasi kung hindi nila kaibigan yun, hindi ko isasama, 'di ba? Kasi siyempre ano 'yun, eh.
Mm. Alam mo nan mm. Lalo na yung sa mga katrabaho ng asawa ko, ayoko talagang sumasama, kasi parang, ah, lagi kong iniisip, "Ay, baka sabihin ng mga kasama mo ay binabantayan kita." Yung mga gano'ng bagay. Kaya 'di ba?
Ah. Oo. Oo. Oo, oo. Pero may ibang mga babae na gustong gano'n, ah, na kasama sila kasi baka daw mamaya may ibang lapitan o kaya may biglang ibang babaeng dumating. 'Yun 'yung mga ano, eh, mga walang tiwala sa ano, sa partner nila. Pero malay natin may pinanggagalingan din 'yon, kung bakit, 'di ba? Malay natin may history naman talaga. Oo, oo, kaya gano'n 'yung reaksyon nung yung asawa, 'di ba? So hindi natin din masisisi, 'di ba?
Mhm. Mm. Tama. Mm, sang-ayon. Hmm, mm. Mm. Tama. Oo, may history pala 'no. Oo, 'di ba? Mm.